М. Вот так и нужно оттачивать своё мастерство. <chuckles>
И любят спорить Да. <chuckles> Но мне кажется, у меня, в принципе, оно за счет этого и отточилось, потому что, нужно было как-то вместе, э, с друг другом, э, выживать. <chuckles> И вот, а, с ним у меня потому что у не он реально иногда становится в позицию, где всё начинается, как безобидный разговор, потом спор начинается с абсолютно какой-то ерунды, где мы говори я там думаю, что этот фильм лучше. Он говорит, что этот фильм лучше.
Мгм, да. <chuckles> Так. Ага. <chuckles>
И потом он начинает защищать свой фильм, а, так сказать, говоря плохо на мой. Вместо того, чтобы говорить типа: "Нет, вот он" Да, то есть, вместо того, чтобы говорить о о плюсах его фильма, он начинает тыкать, а, минусы моего. Ну, это так, я взять какую-то ситуацию. И у него часто это переходит в момент, где ему выиграть спор важнее, там, настроение или даже застолье. Потому что если люди в присутствуют в комнате, они просто морозятся и куда-то уходят. <chuckles>
А, ну да. Запрещенный прием. <chuckles> Мгм. Мгм. <laughs> Понятно, очень азартный, <chuckles> очень важно выиграть.
Да, и вот с папой я, да и вот с папой я научилась, что я могу его остановить. Ему это не очень нравится
Мгм. Так.
но я могу его остановить. Я говорю: "Папуль, пожалуйста, давай не будем, а, так загораться в споре о фильмах". Ну, он говорит: "Твой фильм прекрасный". А я говорю: "Но мне нравится мой больше. Давай просто согласимся, что вот тут вот у нас мнение расходится".
Мгм. Так. Ага, супер. Это его как-то возвращает в реальность? <chuckles>
Да, это как его, э, возвращает, э, как как будто пробудился из какого-то такой агонии <chuckles>
Ага.
и его тоже попускает.
Супер. Спасибо тебе большое, что поделилась, э, своей мудростью, как, э, вести споры и при этом оставаться в отношениях.
Ой, ну это вообще очень важная тема и сложно контролируемая на самом деле, поэтому я всегда очень рада дать советы об этом. Особенно учитывая, что, а, у меня есть годы тренировок с человеком, который любит спорить.
Мгм. Да, да, это чувствуется. Это чувствуется. <chuckles>
<laughs> Спасибо, спасибо за общение. Хорошего тебе дня!